Oye, fíjate que quería platicarte algo que últimamente me está generando como algunos problemas. Ah, es en específico sobre, eh, las presentaciones que hago para mis clientes. Yo me dedico al tema de diseño digital, y en estas, eh, bueno, en este rubro se pueden llegar a manejar tanto animaciones como, pues, alguna imagen directamente creada a a petición del del cliente, o muchas veces lo que vemos también son, eh, campañas de marketing, crecimiento de marcas con su presencia online y tal. Ah, lo que me está sucediendo últimamente es que al momento de yo llegar a presentarles una idea de proyecto a las personas que me contratan, me estoy, eh, quizá yendo como mucho del lado en el que no tengo una estructura, y eso al final hace que las personas ni me entiendan al 100%. Eh, quizá que se queden con muchas dudas que me llegan a externar hasta que ya prácticamente el proyecto esté completo, eh, o o incluso que las reuniones en donde les presento estos proyectos, pues, demoren muchísimo por constantes dudas que están teniendo, ¿no?, y creo que, pues, en gran parte, pues, es mi responsabilidad justo el tener una estructura para poder llegar a presentarles estos, pues, no sé, visiones, eh, quizá tiempos de entrega de resultados, todo ese tipo de temas. Y no sé si, quizá tú puedas tener algún consejo como para, cómo estructurar estas ideas que les quiero compartir a mis clientes.
Sí, claro que me encantaría ayudarte. Eh, oye, y por ejemplo, ¿has hecho esto anteriormente, es este este trabajo que que planteas?
Sí, sí, sí, anteriormente ya lo bueno, ya ya llevo algunos meses con con este negocio y la verdad es que me ha ido muy bien. Pero sí detecto, por ejemplo, ¿sa sabes qué me pasa mucho?, que siento que las personas entienden de lo que hablo, ¿sabes?, y y creo que eso me ha hecho falta entender un poco el el tema de que las personas, pues, no son expertas en lo que yo estoy haciendo. Precisamente, por eso me buscan. Entonces, digamos, hablo mucho desde la experiencia que yo ya tengo, pretendiendo que ellos lo van a entender, pero al mismo tiempo no sé cómo, pues, bajarles esa información, ¿no?, cómo cómo hacerles ver como la visión que yo tengo, y que les quede claro a ellos, porque, pues, al final entiendo, pues, que no me comprenden al 100%.
Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Oye y platícame un poco más de exactamente de qué es lo que, eh, de qué va el giro de de tu trabajo, y qué vas a presentar, eh, más o menos en trata de de ser también un poco, eh, como si se lo explicaras a alguien que no, pues, que no sabe nada, ¿no?
Ah, sí, mira, eh, por darte un ejemplo, con lo que más me llega a pasar, es en el tema justo de el diseño de marcas, la identidad de marcas. Eh, normalmente, lo que yo hago con una campaña de marketing es tanto desarrollar su estética, qué tipo de estética va a gener va a tener en general una, pues, una empresa que vaya empezando o o o una empresa pequeña y todo eso, ¿no?, eh, también en lo en lo que me enfoco mucho, y es precisamente, en donde tengo el el problema, es que, mm, cuando yo desarrollo una campaña de marketing, digamos que tengo ciertos objetivos, ya sea generar más ventas, ya sea generarle más personas que visitan sus páginas, hacerle como que este tráfico de vistas a a estas a estas empresas e irlos midiendo y, pues, eh, que se note, ¿no?, una mejora de lo que tienen sin mi ayuda, o sin mi asistencia, a cuando ya terminamos algún proyecto, alguna campaña, y que precisamente llegan a tener más seguidores, más ventas, lo que ellos me lleguen a pedir, ¿no? Entonces, justo lo que me llega a generar como que estos inconvenientes a la hora de explicar, pues, precisamente es aclararle a ellos de: "Ah, mira, este es el paso 1 paso 2 paso 3 en el paso 1 vamos a tener estos objetivos, estos objetivos, o sea, se van a cumplir tan en tal fecha y eso", ¿no?, como que siento que no tengo, como una estructura, y al final, eh, eh, se resume en que básicamente yo les digo: "Ay, sí, conmigo van a crecer", pero realmente no les explico como a detalle desde un inicio, y eso genera muchísimas dudas, que al final trato de de ir resolviendo. Pero vaya, creo que si tuviera como que una estructura, sería mucho más fácil para ellos entenderlos desde un inicio, y es en lo que siento que estoy fallando bastante.
Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Okey. Okey, okey, entiendo completamente. Oye, y cuéntame si, ¿tienes un tiempo pues estimado para poder preparar estas presentaciones?
Ah, la verdad es que el tiempo lo tengo, pero no lo he puesto como en práctica, ¿sabes?, o sea, normalmente es como de, ah, okey, eh, digamos que me presentan un proyecto, ¿no?, en ese proyecto yo normalmente les pido una semana para, pues terminar de aterrizar como qué tipo de estéticas podrían llegar a tener sus logos, la estrategia de marketing, cuándo vamos a generar, pues, no sé, ciertas publicaciones, qué se espera obtener con esas publicaciones y tal. Ah, pero como tal, yo no preparo como alguna presentación ni preparo como algún material o no le doy ese tiempo a preparar la presentación que les voy a a a dar. Simplemente es como de, okey, nos vamos a conectar y te platico de lo que tengo yo en mente, ¿no?, pero realmente, pues sí, no no tengo como un tiempo de preparación para esa, digamos, junta de de inicio de proyecto.
Ujú. Ujú. Ujú. Oye y por ejemplo, hablas mucho de de campañas de marketing, de de clientes, de un poco o me gustaría saber si si todos tus trabajos van como de de lo mismo. O sea, un poco parecidos. Eh, ¿tu trabajo se centra en asesorar a a particulares para darles mayor visualización y y darles justo esta entrada al mercado, por lo que entiendo?
Sí. Eh, bueno, sí me dedico un más a eso por por el tipo de volumen que llegan a a a salirme de trabajos así. Eh, también me dedico como a, pues, no sé, creación de imágenes, algo de diseño digital o incluso de algunas animaciones que me lleguen a pedir algunos clientes, pero estas son muchísimo más fáciles de tratar, porque realmente, pues, les propongo cierta estética, que ya ven ellos más o menos cómo va a ser el resultado final, y pues, al final ellos como que son más conscientes, ¿no?, de de si me están pidiendo alguna imagen o algún mural, eh, pues vaya, ya saben más o menos qué es lo que les voy a entregar. Entonces, realmente no suelen tener tantas dudas. Pero sí me me pasa que en el tema de marketing principalmente es eso, que no entienden cómo funcionan las redes, que quizá por mucho de que yo les hable, no sé, de horarios de de publicaciones, para ellos quizá, eh, los horarios, pues, son irrelevantes, ¿no? Pero realmente en el tema del marketing digital, pues influyen mucho, eh, las estrategias y todo eso, que, pues al final ellos no entienden de eso. Y pues, eh, sí me llega a generar este tema. Entonces, no solamente me dedico a eso, pero sí es donde donde me pasa el tema de de no organizar mis ideas.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Oye, pues te has centrado mucho en la parte como como negativa, ¿no? De de cómo no puedes transmitir estas ideas. Pero yo, la verdad, es que escucho que que tú tienes una, pues, una idea muy, muy bien estructurada de todo lo que implica, eh, tu trabajo, ¿no? Eh, quizás el problema por ahí es es hacerle llegar esto al cliente, pero me gustaría saber un poco más acerca de de si tú has tenido, pues, entre todas tus experiencias, algo que te haya reaf te te te haya hecho reafirmar esta idea que tienes. Porque mencionaste al inicio que que bueno que de repente, pues, te están preguntando, ¿no? Cosas que supuestamente ya les habías dicho, cosas que que quizás no fuiste muy claro, ¿no? Eh, ¿ha has tenido como algo un caso en particular donde tú hayas dicho: "Okey, okey. Sí, estoy fallando yo, porque eso se supone que ya se lo había dicho", y y quizás no sé si en algún momento, eh, debido a esta mm, a este problema, pues hayas tenido como resultado quizás no no cerrar una campaña o algo que se te haya ido de las manos?
Ujú. Ah, sí. Sí me ha pasado que en algún momento, por ejemplo, yo les explico esto, ¿no? Te te digo, siempre tenemos como pues nos reunimos con con, bueno, me reúno con el el cliente que me esté contratando para hacer una campaña de marketing, le explico cómo es, pues más o menos el proceso. Eh, pero no solamente ha sido uno, sino han sido varias las las situaciones en las que se llega en la que digamos, ya estamos trabajando por 1 2 semanas, y de repente me llegan a a decir, ¿no?, como de: "Oye, pero, pues, es que el número de vistas que estoy queriendo lograr no está ahí", ¿no? Y, pues, para mí justo entra esta, hasta un poco de frustración, ¿no? Como de: "Pues, sí, pues, ya te había mencionado justo que que todo este este esta campaña de marketing es un proceso, y que este número de vistas iba a empezar a aumentar, no sé, a quizás las 3 semanas, 1 mes". Entonces, pues justo llegan a haber este tipo de de malentendidos en las que las personas piensan que las cosas van a ser inmediatas, pese a que ya se los había explicado, que que lleva un poco más de tiempo y y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, sí me ha llegado a pasar sobre todo sobre todo eso, que l l las expectativas que ellos tienen son diferentes a los que según yo les había explicado en algún momento.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Claro, entiendo que, qué bueno que hay veces que el cliente quiere resultados, eh, inmediatos, ¿no? Además, bueno, en esto del marketing es algo también, eh, incierto, ¿no? Porque al final de cuentas uno hace su trabajo, lo hace de la mejor forma, establece como trata de de controlar todas las variables. En ese caso, tú mencionaste, pues los horarios, ¿no? Incluso de las publicaciones. Y aunque uno haga lo lo que como que, eh, cree el entorno perfecto, pues hay veces que que que también no depende de uno completamente, ¿no? Uno hace su parte y también un poco juega el el azar, ¿no? El destino y la suerte. Pero bueno, mira, a mí lo que me gustaría re recomendarte sería, eh, primero que nada, que quizás te apoyes un poco del tú tienes una idea muy, muy clara de todo lo que implica, pues tu trabajo, porque al final de cuentas tú, eres tú quien quien lo hace. Pero sí quizás sería bueno, pues, empezar a trasladar ese esa todo esas ese conjunto de ideas a a inicio y final. ¿Qué quiero decir? Que bueno, para una persona que no conoce lo que haces, puede ser complicado entender cuál es el funcionamiento, ¿no? Y sin embargo, si tú intentas explicar esto y ir a fondo, puede que confundas tú al al cliente, ¿no? En en tu afán de querer, eh, ser claro, pues puede ser que obtengas un resultado completamente diferente, ¿no? Entonces, para mí lo que lo que sería bueno sería, eh, inic eh, hacer algo así como una caja negra, ¿no? Esto es lo que entra, es lo que sale. Y si en ese momento, pues la persona quiere, eh, quiere profundizar un poco más, pues ya estarás tú para para explicarle toda esta parte, ¿no? Pero sí ser como lo más desmenuzado posible, o sea, lo más claro posible. Esto es lo que usted va a entre eh, en entre entregar y esto es lo que usted va en eh, a obtener en este tiempo. De forma que, bueno, para el cliente común sea sea fácil, ¿no? Sea fácil de digerir y que y que sepa qué es lo que lo que va a obtener después de contratar tus servicios. Y la otra es que, bueno, ¿por qué no?, apoyarte de de, mm, del de de esa información, de lo digital, de recursos digitales para para ser un poco más entendible lo que quieres dar a conocer, ¿no? Tu mensaje de apoyo gráfico y todas esas cosas que que, bueno, me imagino que para ti, por, dada la naturaleza de tu trabajo, es algo que se te facilita muchísimo. Entonces quizá lo lo complicado sería, justamente desmenuzarlo, ¿no? Desmenuzar la información para que sea más clara y y quitar aquellos elementos que que sobran, porque eso a veces entorpece, pues, esta labor de comunicación. ¿Qué te parece?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Okey. Sí, totalmente. Creo que justo me acabas de de abrir los ojos a lo que necesitaba, que quizá no me había dado el tiempo de, eh, pues, quizá, eh, diseñar algún tipo de presentación, algo más visual que que les pueda llegar a dar a ellos las herramientas como para confiar un poquito más en los tiempos. Eh, como dices, desmenuzarle la información, pero quizá en algún tipo de presentación que ellos, eh, tengan, ¿no? De de forma mucho más comprensible. Entonces, creo que voy a empezar a desarrollar algo así. Y te agradezco muchísimo. La verdad es que no había contemplado esta idea, pero que creo que va a funcionar bastante bien.
Ujú. Qué bueno que te gustaron y, bueno, ya me contarás cómo te fue.